صراحة كان عندي حاجة كده، محتاج فيها نصيحتك شوية، الأيام اللي فاتت، إن أنا رُحت كده بدأت شغل جديد، يعني غير الشغل المعتاد اللي كنت شغاله قبل كده، بصراحة كنت شغال من البيت، فكان الموضوع ما فيهوش مشكلة. دلوقتي بقى، ربنا كرمني بشركة، وكانت شركة كبيرة وكويسة بصراحة، وكان نفسي أشتغل فيها من زمان، فالحوار بالنسبة لي بقى عامل لي عقدة كده، مش عقدة يعني، أنا عايز أقول لك إن هو بيخليني بيني وبين البيت ما فيش توازن، أو حاسس إن الشغل واخد أكتر من البيت، وساعات بياخد البيت أكتر من الشغل. فالحوار ذات نفسه يبقى ضاغط عليَّ، وضاغط على أمور حياتي بشكل مش منتظم، ومش عارف أعمل إيه؟
امم. آآ طبعًا شعورك بالضغط كونك إن أنت سِبت البيت، ورُحت شغلانة تانية، ووقتك دلوقتي مابقاش كافي ب من أنت حتى توازن ما بين الشغلانة، أو ما بين وقتك مع العيلة وكده، أكيد ده يسبب لك ضغط وكده. بس قُل لي يعني، أنت قبل الشغلانة دي، أنت كنت بتقضي وقت قد إيه مع أولادك، ومع أسرتك وكده؟
بُص، هو كان في العادي، كان شغل من البيت عادي جدًا، حوالي مثلًا 7 أو 8 ساعات في الب في اليوم، بس من البيت يعني، أنا عادي جدًا، هُم قاعدين بره، وأنا قاعد في الأوضة باشتغل شغل الfreelance كده بسيط كده يعني، باحاول أعمل شوية حاجات، حاجات بسيطة، ممكن آآ بتبقى حاجات كده يعني ايه، كلها من البيت، مش محتاجة أبدًا إن أنا أنزل أو أطلع أو أروح أو آجي أو أكلم حد، ده هو روتين واحد، system واحد، وكان بقى قعدتي على البيت بقى، بصراحة كنت ممكن أقوم مثلًا، آخد حاجة، أشرب حاجة، آكل حاجة في نص الشغل، كان الموضوع عادي، دلوقتي بقى الموضوع تطور، إن أنا خلاص ما بقِتش بقى عندي حتة الرفاهيات دي، اللي بتطلع فجأة، اللي هو مثلًا آآ أروح أشرب في وقت، أروح آكل في أي وقت، لأ خلاص، كل حاجة ب ماشية بمواعيد، وماشية بوقت ثابت، حتى شغلي اللي هو كfreelance، كنت ممكن أصحى في أي وقت، أنجزه بعد كده في أي وقت، دلوقتي لأ، دلوقتي بقى لازم أصحى في وقت معين، وأمشي في وقت معين، فالصراحة الموضوع بقى خانقني شوية.
آه، اهم. آه. امم. آه. امم. آه، يعني عندك حق طبعًا كونك إن أنت كنت متواجد فترة طويلة في البيت، ولقيت نفسك دلوقتي خلاص الوضع اختلف، وحتى يمكن كنت بتقول بحريتك كنت بتقوم تشرب، تقوم تعمل، آآ، أغلب وقتك في بيتك، وده شيء جيد ووجودك في البيت طبعًا في وسط أسرتك، أو أولادك ده بيبقى شيء ممتع وشو وشيء يسعد، وكونك إن أنت غايب دلوقتي، أكيد بي بي يقلقك و ويسبب لك ال عدم التوازن أو الشعور اللي أنت حاسس بيه، اللي أنا مقدره ده. طب قُل لي هي الشغلانة اللي أنت بتشتغلها، اللي هي الجديدة ما بتوفرش يوم إجازة مثلًا، آآ، ما فيهاش وقت فاضي ممكن ت تقتطعه وكده وترجع تاني تقعد مع أولادك وكده في الوقت ده، أو يوم مثلًا بحالُه تقضيه معاهم؟
آه، طبعًا. إمم. بُصّ بصراحة هو الحوار مش حوار يوم إجازة بس، هو الحوار له علاقة بإن أنا حاليًا فترة تدريب الفترة ديّة حوالي من 3 ل6 شهور، هو الشغل العادي وطبيعته 8 ساعات، بس هم بقى ضاغطين عليَّ في الوقت الحالي من خلال وساعات 10 وساعات 12 فعايز أقول لك إن نص اليوم أصلًا ضايع في الشغل؛ لأن هم ملتزمين بإن هم لازم يعلموني، أو يعني فترة مؤهلة كده، وبعدها هم هيخ ي يعني هيقترحوا كده يا إما أنا أكمل، أو لأ، ده حسب بقى شغلي وحسب إنتاجي، فأنا بصراحة مدي كل أولويتي دلوقتي للشغل ممكن تقول بنسبة 70 أو 80% من مجهودي، ومن طاقتي ومن حياتي عمومًا مديها للشغل. فالحوار الصراحة أثر على عيلتي في البيت، وأثر على زوجتي وأثر على أولادي كمان قالوا لي: "إن الموضوع مش أحسن حاجة، وإن أنت إزاي بتعمل كده، وحقيقي إحنا بنبقى محرومين منك ساعات" وكنت مأخدهم كمان كده على إن مثلًا كل يومين 3 في فُسحة، في حاجة بنجيبها من برّا، في مكان بنروحه، دلوقتي أنا داخل مثلًا يمكن في شهر و10 أيام أهوة ما فيش أبدًا ولا فسحة عدينا بيها، ولا أي حاجة، وللأسف ال3 شهور الأولانيين دول قالوا لي إن الإجازات الموجودة، هي إجازة واحدة بس كل 3 أسابيع، يعني كل يوم فيه شغل.
إمم. آه. تمام. آه. آه. آه. اهم. إمم. آه. طَب ده كويس، يعني يمكن الفترة بتاعة ال6 شهور ديّة مؤقتة و وبعد كده ممكن تتثبِّت، أنت بتقول يعني حتّى بعد ال ال6 شهور دُول ممكن جايز ي ي يقبلوا يقبلوك ك ك ك كعنصر دائم في المكان أو ممكن ي يتخلّوا عن عنك وكده، فهي دي دي يمكن عَزائك إن هي ممكن تكون فترة مؤقتة. بس قُل لي بقى، أنت إيه أولويّاتك دلوقتي؟ هل البيت والّا الشغل؟ هل أنت يعني آآ، محتاج الشُغلانة دي جدًا ومحتاج فعلًا تكون عنصر دائم فيها زي ما هيختاروك أو أو كده والّا هو أ أولويّاتك البيت والأسرة وكده؟
آه. صحيح. بصراحة هم يعني أنا كشخص مسؤول وعندي دلوقتي 3 أولاد ويمكن كمان الرابع جاي في السِكّة، ف شكرًا جزيلًا. عايز أقول لك إن الموضوع بالنسبة لي بقى دلوقتي حتّة إن أنا مسؤول شوية أو مسؤول زيادة أو بدأ يكون عليّا ضغوط أكتر، بتخلّيني طبعًا إن أنا دايمًا ما أبقاش قاعد فاضي لأ، لازم إن أنا أشوف شُغل أحسن وشُغل أفضل، وأكيد الإنسان بيطمَح للأحسن دائمًا. يعني أنا لو باخُد هنا 1000 وألاقي مكان تاني بيدّيني 2000، فأكيد أروح المكان اللي بيدّيني تاني 2000. لكن عايز أقول لك إن الfreelance أو يعني حتّة إن أنا أبقى مُستَقِل وعمل حُر مع نَفْسي، مش باوفّر لي مثلًا فلوس بعد التقاعُد أو حتّى آآ، مثلًا آآ خصومات معيّنة موجودة في أماكن أو سفر معيّن أو حتّى تأمين صحّي أو تأمين شامل لأسرتي، فده كُلّه مش موجود في الfreelance. للأسف فأنا باصرف فلوس كتيرة أوي لمّا بيحصل مثلًا لا قدَّر الله أسناني وجعتني أو زوجتي حصل لها حاجة أو أنا محتاج حاجة أو كذا، بابُص دايمًا إن أصحابي كُلّهم عندهم حتّة إن التأمين الصحّي موجود ومتواجد بوَفْرَة وفي أماكن جميلة وفي أماكن رائعة، بيدفعوا مثلًا 20، 30% كmaximum يعني من العمل الكل. <tsk> لكن أنا بقى دلوقتي بادفع 100%. يعني عايز أقول لك إن أنا آآ مولِّد مراتي 3 مرّات، ال3 مرّات على حسابي أنا مكلِّفني مبالغ رهيبة جدًا وعلاج على حسابي ودنيا على حسابي ودكتور على حسابي، فالأمور كُلّها بقت في مسؤولية كتيرة، زائد أنا بصراحة يعني قاعد في إيجار لسّه ما جِبتش شقّة، فالحوار عايز إن أنا أبدأ أستَقِل بذاتي عشان أبدأ الفلوس اللي أنا باصرفها فعلًا تتقلِّل، فلأ، يعني لازم إن ألاقي فعلًا شُغل وظيفي يبقى آآ مدّيني الكَم ده من من ال من الأولويّات يعني. فلأ، بصراحة لازم إن أنا ألاقي شُغل زي ده و وآه مُهتم بيه ولازم ولا بُد إن أنا فعلًا أنجح فيه، فمدِّي له كل طاقتي.
ربِّنا يخلّي طبعًا، اهم. اهم. آه. إمم، نعم. عندك حق. إمم. أيوه. حلو. أيوه. أيوه. اهم. أيوه. فكرة بقى إن أنت مشغول بالشغل كده، و ويمكن ده على حساب عيلتك وكده، آآ أنت يمكن اللي بصّيت لها من زاوية تانية، أنت حتّى اهتمامك بالشغل ذاته، ويمكن هو اللي طاغي عليك دلوقتي، و وأثَّر على وقتك مع عيلتك وكده، هو في حد ذاته اهتمام بالعيلة، يعني أنت بتقول علشان حتّى توفَّر لهم مثلًا تأمين صحي، أو توفَّر لهم آآ نوع من أنواع الرفاهية أو كده، أنت لو فكَّرت بط بطريقة إيجابية شويّة، هتحس برضه، وه وهتُدرِك إن أنت انشغال انشغالك عنهم بيهم يعني، أنت مش مشغول عن ولادك أو أو عن بيتك، ب بحاجة يعني نجاح شخصي، أو أو أو حاجة ذاتية ليك، إنّما أنت يمكن في وسط كلامك قُلت، أنا باشوف زُمَلاتي أولادهم لهم تأمين صحِّي، و و و وبيصرِفوا، وب وكده، زي أنت ما وصَفت ووصَّفت الكلام، ي اللي أنا مش عايز أعيدُه، أنت طبعًا وصَّفته توصيف رائع وكده، وكونَك إن أنت بتدوَّر على الشغلانة التانية، أو أنت مُهتم بيها وكده، ده مش اهتمام أبدًا، أ آآ على حساب بيتك، بالعكس، ده ده ل لبيتك ولولادك، لأنّك أنت عايز تأمِّن لهم عيشة كريمة وكويسة. طَب يا ترى ال آآ، آآ أُسرتَك نَفسها، مقدّرة مقدّرة الإحساس ده، ب بيدعموك مثلًا في الشغلانة، والّا برضه بي بي بيحاولوا مثلًا يظهروا لك نوع من أنواع التذَمُّر والغضب، إن أنت مش موجود وكده. إمم.
آه بالضبط. معاك حق. صحيح. آه طبعًا. صح. لا لأ، بُص، هو الحوار مش في تذمُّر وغضب من ناحية معيّنة، عايز أقول لك إن أطفالي لسّه صغيرين، يعني أكبر عيّل عنده مثلًا 5 سنين دلوقتي، 5 سنين ونص، فأنا عايز أقول لك إن ال ال حتّة إن هو أصلًا يبقى عارف إن بابا مش موجود وبابا موجود، هو عارف إن بابا بيشتغل، بيجيب له حاجة حلوة، هو جاي بابا كذا، بابا كذا، فأكيد هو عارف حتة إن أنا باشتغل. لكن هي زوجتي، عايز أقول لك إن هي الحوار حساس بالنسبة لها، أنا بقي لي مثلًا حوالي 8 سنين شغّال من البيت، فالحوار وصَل معها إن هي بقت أخدِت على وجودي بشَكل انطباع عا يعني تام، خلاص بقت تفتح الباب عليَّ، أجيب لك فطار يا حبيبي، طَب أعمل لك حاجة سخنة، طَب كذا، طَب الح الحاجات دي، بقت دلوقتي بقى بتبعت لي على الواتساب، تقول لي أنا بقيت بادخل الأوضة باعيَّط، إن هي مش لقياني أو كده، حاسة إن هي لوحدها، رغم خلِّ بالك الشركة بيني وبينها مثلًا مسافة يمكن تقول تِلت ساعة مَشي، آآ أو 5 دقايق وإحنا راكبين حاجة، فالموضوع، آمم آآ مش بعيد أوي، ومعاها في نَفس المحافظة يعني، لكن هو مأثّر عليها تأثير سلبي، وفي نَفس الوقت بقت مُحرَمَة أو مو مو يعني مَحرومَة من حاجات معيّنة كنت باعملها، زي إن أنا أخرّجها، زي إن أنا نودّيها مكان معيّن، زي إن أنا أعمل معاها مش عارفة إيه، الحاجات دي كلّها، كتوازُن الbalance، بقي ما بقاش موجود. يعني أنا حاسس إن الشغل دلوقتي طاغي على ال ال ال الشغل الحياة، ال العائلية، بس بارجَع أقول لك إن يوم الإجازة اللي باخده، أو يعني إ كل 3 أسابيع باخد يوم إجازة، بيبقى اليوم ده ضاغط على الشغل، بمعنى إيه، بمعنى إن أنا بانسى فيه الش بانسى فيه الشغل وكل ده، بابقى مع عائلتي، تاني يوم باحس إن أنا عايز أأجِّز تاني، فاهمني؟ فباحس إن أنا باقعُد في نَفس الدوامة، اللي هي ليه، ليه أعمل كده! فما عنديش قابلية بصراحة، إن أنا أوازِن بين الإتنين. أنا ما عنديش حتّة إن أنا أوازِن بين الإتنين، ان نِفسي أعرف أوازِن، ومش عارف بصراحة.
اهم همم. أيوَه. حِلو. أيوَه اهم. امم. آه. كويس، إمم. امم. اهم. أيوَه. اهم، أيوَه فاهمك آه. امم، امم. امم. هو الموضوع بسيط، يمكن أنت حصرت المشكلة إن هي في زوجتك، وهي يمكن اللي مسببة لك ال الLoad أو الض أو الضغط ده، فأنت لو لقيت منها تشجيع أو لقيت منها مثلًا مساندة ليك، وتقو وهتقول لك مثلًا إن د إن ده وضع مؤقت، وأنت هتتثبْت في الشغل ده بعد كده، والدنيا هتمشي والدوام هيبقى مثلًا 8 ساعات بس. فالموضوع سهل، الموضوع بسيط، ما فيهوش أي مشكلة، أنت قعدة بسيطة كده مع زوجتك، اشرح لها الوضع وفهِمها إن إن إن إن إنشغالي بال بالوظيفة د د ديّة، في البداية ما هوش دائم، يعني أنا باعمل كده عشان مصلحتكم، وهُم مجرد 6 شهور بس، إن غِبت عنكم شوية، آآ، بعد ال6 شهور أنا هاثبِت م وجودي ومكاني في الشغل، وهيبقى الدوام عادي وهتبقى حياتي حياتي كلها برضه هترجع زي ما هي، وهيبقى نُص يومي أو أكتر من نُص يومي هيبقى معاكم، وهترجع ل آآ، الحاجة زي ما هي، فهِمها بهدوء، والستات طبعًا لمّا ب بتلاقي زوجها بيقعد معاها بهدوء وبيفهِمها، أكيد بتقتنع من هنا أنت، آآ، ض ضغط زوجتك هيخف وهتقتنع، آآ، وتفهِمها إن أنت بتعمل كده علشان خاطرها هي، وعلشان خاطر الولاد، أكيد ح ح هتقدر ده، آآ، وتفهِمها إن أنت ده مش مجد شخصي ولا حاجة، أنا بادَوّر على نفْسِي أو كده، أنا بادَوّر عليكم وكده، وعايز أثبِت نفْسِي، من هنا أ ضغط الزوجة ده ح ح حي ح حي حينتهي، فأنت هتحس بأريحية شوية، وهي أكيد هتقتنع بأُس بأُسلوبك، طبعًا أنت عارف مفاتيح زوجتك، وعارف تقدر إزاي توصل لها، أو تكلمها، حتّة بقى التوازن، التوازن ده هييجي لوحده بعد كده، أنت بتقول دول 6 شهور، وأنت حقك طبعًا إن أنت تثبت جدارتك في المكان، لأن المكان أنت بتقول كويس، وهي هيبقى في دخْل كويس عشان ولادك وعشان أُسرتك، فأنت يعني حقك إن أنت تهتم بال6 شهور دول اهتمام تام، واعتبر نفْسَك مسافر برّه، يعني قُل لها حتى اعتبريني مسافر برَّه الفترة ديّة لمدة 6 شهور وراجع تاني، وهي المف فترة مؤقتة واثبِت كفاءتك في 6 شهور، وخُد تدريبك ب بطريقة كويسة واثبَت في مكانك، لأن الشغل كويس والشغل ده هيحقق لك اللي نفْسَك فيه، وبعد ال6 شهور الدنيا هتنتهي، فالموضوع سهل وبسيط، يمكن هي زوجتك بس اكمنك أنت محب لها و و وحا وخا خايف على مشاعرها وكده، هو ده يمكن اللي قالقَك شوية، وبالطريقة ديّة ال آآ، الضغط ده هي هي هيزول عنك، وهو كله شيء كله شيء مؤقت يعني ما هوش ما هوش دايم، اعت قُل لها اعتبريني حتى مسافر 6 شهور برّه وراجع تاني.
تمام. ممتاز. أيوه صح، معاك حق. معاك حق فعلًا. جدًا، آه. امم. صراحة يعني حتّة إن أنا فعلًا أتناقش معاها ونوصل للحد دوَّة، عُمْرِي ما جربته في حياتي بصراحة، يمكن فعلًا تقتنع لمّا أنا أحاول أهَدِّي الأمور شوية، أو أحاول إن أنا أفهِمها قد إيه الموضوع هي حتى ما تعرفش هُم 6 شهور، أنت فكرتِني جدًا إن بإن هي أصلًا ما تعرفش إن هو الموضوع بس مجرد، آآ، وقت معيَّن وهينتهي وأرجع تاني 8 ساعات، ويومين أجازة والموضوع بسيط، يعني لأ بصراحة هاحاول فعلًا أقنعها بالحوار ده وأتناقش معاها. فشكرًا بجد ليك أنت ساعدتِني على الحاجة دي، وفعلًا بجد نصيحتك أثّرِت فيَّ وهابدأ أعمل بيها، متشكر جدًا ليك.
امم. العفو على إيه، أنا دايمًا هنا موجود وتحت أمرك وفي خدمتك.